امم، ساعتها برضه باحاول باحاول أفصل، يعني هو حتّى مثلًا لو الوقت لو أنا مثلًا هاخلّص شغل متأخّر، فمش هاعرف أروح الGym طبعًا لازم أروّح على البيت، آآ فساعتها لازم برضه أفصل، اللي هو خلاص أنا روّحت آآ ارتحت وأكلت وكلّ حاجة و وتمام، أقعد مثلًا أتفرّج على فيلم، أقعد أشوف حاجة معيّنة أقرا كتاب مثلًا، آآ أبحلق في السقف، بس ما حدش آه اللي هو م خلاص أنا فصلت، اللي هو حسّيت إن بقى في مرحلة ما بين النُص الأولاني من اليوم اللي كان في الشغل ده، من النُص التاني من اليوم اللي هو اللي بقى خلاص في البيت، اللي هو ما بقاش بقى في حد بيكلّمني أو إن هو م أصل أنا ممكن أطلع من مشاكل الشغل أخش في مشاكل البيت، فأنا كده برضه ما فصلتش، فكده ما فيش توازن.
إمم. إمم. حلو. إمم. بالضبط <chuckles> هي مشكلة فعلًا آه، <sniffs> إمم.
آه ف لأ يا جماعة أنا لازم آخد آآ هدنة كده هدنة كده أفكّر وأقعد كده مع نفْسي إن هو خلاص، إن هو أنا خلّصت مشاكل الشغل شوية وبعدين ممكن نتكلّم في حاجة مثلًا تخُص البيت، فالشوية دُول كانوا ممكن يبقوا في الGym بس أنا طبعًا ما قدرتش، ف خلاص خلّينا نفصلها بس بطريقة تانية.
إمم. إمم. صح. ط إمم. بالضبط، طيب آآ هل ممكن تعملي تمارين اللي هي بتاعة ال التأمل والتنفُس العميق لو حسّيتِ اللي هو يعني إيه، أنتِ في الشغل مثلًا آآ الShift 8 ساعات 9 ساعات أيًا كان، فأنتِ حسيتِ بعد 4 ساعات كده 5 ساعات خلاص، مش قادرة، مش قادرة تكمّلي ومضطرة تكمّلي، فإيه الحل بتعملي إيه؟ هل بت في تمارين في Routine ما بتعمل ش قهوة بتاع؟ احكي لي كده.
إمم. إمم. إمم.